ज़्यादातर समय हम अपने अ, होटल में ही रहे थे। नहीं, तापमान की वजह से नहीं। वहाँ के जो लोग हैं ना, उनका अ, थोड़ा बिहेवियर अजीब है। मतलब जैसे हमारे इंडिया में करते हैं ना, कोई फ़ॉरेनर आता है, उसके पीछे पड़ जाते हैं कि, "ये ले लो, ये ले लो।" ठीक है, और औरतों के लिए भी ना, वो जगह इतनी अच्छी नहीं है घूमने के लिए।
अ, क्या तापमान की वजह से? हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अ, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर औ
हाँ। अ, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो इसलिए हम ज़्यादातर फिर अपने रूम में ही रहे और हमने वहाँ सिर्फ़ म्यूज़ियम देखा, जहाँ पे मम्मीज़ वगैरह रखी हैं, काफ़ी प्रचलित वो है और अ, वहाँ की जो इजिप्ट के जो अ, क्या कहते हैं, पिरामिड्स हैं। हाँ जी। सिर्फ़ ये 2 ही जगह गए। इसके अलावा हमारा प्लान था कि अ, एक स्पेशल नाइट हमने बुक करी हुई थी कि अ, वहाँ पे बेली डांसर्स का कुछ था, क्योंकि मैं 3 साल से बेली डांस सीख रही हूँ। तो इसलिए ना, मेरा उसमें रुचि थी इजिप्ट जाने की, क्योंकि मैं इजिप्शियन बेली डांस सीख रही हूँ। तो मैं बहुत घूमना चाहती थी वहाँ पे।
ओके, ओके। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। पिरामिड्स। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओह! हुँ, हुँ। हुँ, उहुँ, हुँ। अच्छा, तो आपने देखा मतलब देखा आपने वो? कैसा लगा आपको मतलब कैसा रहा वो? <chuckles>
नहीं, नहीं, नहीं, जिस जिस रात मुझे जाना था ना अ, जिस रात एक हमने प्लान किया था, एक डिनर ऐसा, जहाँ पे होटल्स में बहुत ज़्यादा बेली डांसर्स रहते हैं, वहाँ पे वो प्रचलित है थोड़ा। तो उसी दिन कुछ ऐसा दोपहर को हुआ कि हमें बाहर निकलने से भी डर लगा।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ।

तो अभी तक आपको सबसे अच्छा कौन-सा लगा है जहाँ पर आपको सबसे अच्छा एडवेंचर मिला हो या फिर सबसे अच्छा कुछ अ, करने को मिला हो कि हाँ, ये तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता अ, जिंदगी में, तो ऐसा कुछ रहा है आजतक जो सबसे अच्छी यात्रा रही हो आपकी?
एक तो अंडमान निकोबार में जब मैंने अंडरवॉटर डाइविंग करी थी।
हुँ, हुँ, हुँ। ओके।
वो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, वो अच्छा लगा और एक बहुत यादगार जो था वो ये जब मैंने पहली बार अ, राफ्टिंग करी थी।
ओके, ओके ऋषिकेश में?
हाँ, हाँ जी, ऋषिकेश में। क्योंकि वो एक पहला एक्सपीरियंस था।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ।
आप बताइए, अपने विचार इस बारे में?
अ, वहाँ तो वहाँ तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मतलब वहाँ तो अलग ही आनंद आता है, मैं भी ऋषिकेश काफ़ी बार गया हूँ क्योंकि मैं अ, वो 2019-20 ये समय में दिल्ली में ही रहता था। तो वहाँ से क्या था कि मुझे काफ़ी पास पड़ता था तो मैं अक्सर अपने बाइक से बाइक राइड पे हम दोस्त लोग निकल जाते थे, तो ऋषिकेश जाते थे, वहीं रुकते थे, फिर राफ्टिंग करते थे या फिर शाम में अ, गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, ऐसे ही वो पीछे से साउंड आ रहा है हल्का-सा।
हाँ जी, हाँ जी। ओह! हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। ये इस, इस तरीके की जो यात्रा होती है ना, बहुत ही आरा आराम वाली यात्रा होती है और बहुत सुकून वाली यात्रा होती है। आप वैसे जब यात्रा करते हैं, तो मतलब मुख्य आपका क्या अ, मोटिव होता है उसके लिए? अ, आराम करना या फिर एडवेंचर?
हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। अ, मेरे लिए मुख्य मोटिव होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उस हिसाब से डिसाइड करता हूँ, अब जैसे मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ या फिर मैं अ, पहाड़ों पे जा रहा हूँ जहाँ ट्रेकिंग की सु वो है करना पड़ेगा, तो मैं उस हिसाब से फिर सोचता हूँ कि मुझे क्या करना हैं एडवेंचर करना है या आराम करना है। अब जैसे मैं अभी जून में प्लान कर रहा हूँ मैं, पंचमढ़ी जाने का मध्य प्रदेश में तो वहाँ पर ऐसा कुछ घूमने का नहीं है 1-2 झरने हैं और बाकी आपको अपने जो भी होटल हैं वहाँ पर बस चिल करना है, तो वो मेरा फिर उस मकसद से मैं जा रहा हूँ तो वो मैं एक्सप्लोर ही वैसे करता हूँ कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, उस हिसाब से फिर मैं देखता हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा। <chuckles> जी।
हुँ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अरे, वाह! हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, आपसे बात करके ना मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दोनों ही तरीके की यात्रा हमारी जिंदगी में ज़रूरी है। थोड़ा एडवेंचर भी ज़रूरी है और थोड़ा अपनी दिनचर्या से अलग हट के अ, आराम करना भी ज़रूरी है। और आपसे बात करके, आपके विचार जान के मुझे नई चीजें सीखने को, समझने को मिलीं और आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा धन्यवाद।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी।

ओह, ऐसा तो अ, <chuckles> अ, क्या कुछ ऐसा था क्या जो आप मतलब अभी बता नहीं सकते? <chuckles>
हाँ। तो <chuckles> हाँ, मतलब ऐसे ही है कि वहाँ पर आप ये लगा लीजिए, अगर कोई वुमन है ना और वहाँ पे बहुत सारे मेन हैं तो अ, वो आपको एज़ अ, अपनी प्रॉपर्टी समझना चाहें, तो वो समझ सकते हैं और वो वहाँ पे ना बहुत कॉमन चीज़ है और आप इस तरीक़े के कपड़े वहाँ नहीं पहन सकते जहाँ आपकी थोड़ी भी स्किन नज़र आए।
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। ओके, ओके, ओके, ओके। समझ गया समझ गया। हम्म, समझ गया मैं आपकी बात। हुँ, हुँ।
अ, कोई भी नॉर्मल टी-शर्ट हो या कुछ हो ग्लव्स पहन के रहो हाथों के उन्हें बहाना चाहिए आपको करने के लिए। वो ये बहाना बना सकते हैं कि आपकी ये स्किन नज़र आ रही थी इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं और ये हमारा राइट हो गया आपको कहने का।
अ, ओके, ओके, ओके। समझ गया मैं आप समझ जी।
हाँ, थोड़ा इस तरीक़े का नेचर है वहाँ पे, आदमियों के लिए शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, आदमियों के लिए क्या वहाँ पे दिक्कत है कि वहाँ पे ना आपको अ, लोकल लोग ऐसा आपको लगेगा जैसे नोच खाएँगे, क्योंकि वो करते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में आओ हमारे हर कोई ना स्कैम करने की कोशिश करेगा। जैसे इंडिया में करते हैं फॉरेनर्स के साथ क्योंकि वहाँ थोड़ी गरीबी है इस तरीक़े का है इसलिए।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। समझ गया मैं, समझ कोई नहीं मैं भी कभी देखूँगा जैसा आपने बताया देखता हूँ जाकर कभी क्या सच में ऐसा है अ, और मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ उसको क्योंकि हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए जैसे अ, मैं बत हुँ, हुँ।
हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, हो सकता है कि मेरा अनुभव ऐसा रहा तो मेरे ऐसे विचार बन गए। है ना?
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
सबके अन अपने अनुभव होते हैं।